जी। दरअसल ना मुझे आपसे एक अ, ऐसी च विषय में आपसे जानना है, जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। जी, अचानक से ना मुझे क्या हो रहा है मुझे वैसे काफ़ी दिनों से समस्या हैं ये, घबराहट की और अचानक से मेरा तनाव बढ़ जाता है और मुझे एंग्ज़ायटी फ़ील होती है। तो मुझे क्या है कि अ, कई बार जैसे कि इसका मैंने इलाज भी कराया है और कई डॉक्टर्स से भी मुझे सलाह दी है कि आप स साँसों का अ, तरीका अपनाएँ या स कुछ अ, उसमें आप कर सकते हैं अ, जिससे आपको तनाव में राहत मिलेगी। लेकिन मुझे ना अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे अपनी अ, गहरी साँस लेके तनाव कम करूँ या फिर कुछ और तरीका अपनाऊँ, जिससे कि मेरा जो तनाव है ये कम हो जाए और मुझे अच्छा लगे। तो वही मुझे आपसे ना थोड़ी मदद चाहिए इस बारे में थोड़ा-सा परामर्श चाहिए कैसे मैं अ, अपनी अपने सा साँसों को कंट्रोल करके अपने ब्रीदिंग टेक्नीक्स को नियंत्रित करके अ, जो मेरी बड़ा हुआ तनाव है, उसको मैं ना क संतुलित कर सकूँ, कम कर सकूँ।
जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा मैं बताया मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए होंगे पहले आपसे इसके बारे में। तो मुझे पहले एक ये बताइए कि आप जैसे बताया कि आप आपको तनाव महसूस होता है, तो तनाव का कारण क्या है? पहले आप थोड़ा उसके बारे में बताएँगे मुझे?
जी, तनाव का कारण तो सही बताऊँ तो मेरा ना वर्क प्रैशर है काम का तनाव है। मैंने अपने जो काम के तनाव को ना इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, कि उसकी वजह से ना मुझे अचानक से अ, इस तरीके का मानसिक तनाव हो जाता है और बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है जिससे कि जो मेरी जॉब है उससे सब से अलावा मैं और भी काम करता हूँ अ, फ्रीलांसिंग काम है। तो क्या हुआ ना इतना सारा काम के बावजूद मैं के बाद मैं घर पे भी बिल्कुल भी आराम अच्छे से नहीं करता हूँ, मेरी नींद नहीं हो पाती है। तो दिन भर में बैठा रहता हूँ अच्छे से कोई व्यायाम नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों ना कहीं न कहीं मुझ पे गलत प्रभाव पड़ा है। विगत कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हूँ, और अचानक से मुझे इस तरीके का जैसे अभी मैं महसूस कर रहा हूँ वैसा अ, इसमें ऐसी समस्या अचानक से आ जाती है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करता हूँ, और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाता है।
जी, बिल्कुल, जैसा आपने बताया आपके काम का कहीं न कहीं तनाव है। मुझे आप थोड़ा अपने काम के बारे में बताएँगे कि ये मतलब कैसा काम है, ज़्यादा मतलब सोच का काम है कि मतलब किस तरह का आपका काम है? थोड़ा उसके बारे में बताएँगे मुझे आप, प्लीज़।
हाँ, मतलब काम तो वैसे हाँ, उतना ज़्यादा अ, मुश्किल नहीं है लेकिन हाँ, इसमें कहीं न क्रिएटिव फ़ील्ड जुड़ी है। जैसे मेरा काम कॉन्टेंट राइटिंग का है अ, और थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित है, तो इसमें ऐसा काम होता है कि मैं अ, थोड़ा कॉन्टेंट लिखना होता है, जैसे तरह-तरह के ब्रांड्स के लिए या वेबसाइट्स के लिए, और इसके अलावा थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग काम होता है। तो काम तो चलो ठीक है, मैं काफ़ी सा समय से कर रहा हूँ, तो मुझे ना इसका अनुभव है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि अ, एक तो वर्क फ्रॉम होम है, तो उसमें ना चीज़ें समझ में नहीं आती कि आपसे सामने अ, जो बॉस है या मैनेजर्स हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। कभी-कभी उनका बोलने का तरीक़ा कुछ और होता है और हम मैं समझ कुछ और लेता हूँ।
जी।
और इसी बात पे ना कई-कई बार तनाव हो जाता है, क्यों कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझ मेरी आलोचना वो करते हैं ना, तो मुझे एकदम से तनाव हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने अ, मेरी बेइज़्जती हो गई है या मे मुझे ना कहीं न कहीं ये ऑफ़िस से निकाल ना दें। तो करियर को लेके भी बहुत तनाव हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी वज़ह तो कहीं न कहीं ऑफिस का ही है, और इसके अलावा जो मैंने काम का जो अतिरिक्त प्रेशर ले लिया है, दबाव ले लिया है, उसका भी है।
जी, बिल्कुल. जैसा आपने बताया कहीं न कहीं आपको बहुत तनाव महसूस होता जब आपकी आलोचना होती है। कहीं न कहीं जो मुझे सुन के लग रहा है वो कहीं न कहीं पैनिक अगर मैं बोलूँ तो ऐसा लग रहा है, कि आप कर जातें हैं। थोड़ा आप बताएँगे कि जैसे आप मतलब आप जब ऐसा होता है तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं? मतलब आप बैठ जाते हैं या फिर आप थोड़ा चलना शुरू करते हैं, आप कुछ क्या बताएँगे मुझे?
जी। जी। जी. ऐसी स्थिति में ना मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ? अगर मैं बैठा रहता हूँ तो उठ जाता हूँ और चलना शुरू कर देता हूँ क्योंकि ना, अगर एक ही स्थिति में रहूँगा तो मैं मुझे ऐसा लगेगा कि अ, कहीं न कहीं मैं या तो, गिर जाऊँगा या फिर मेरा संतुलन बिगड़ जाएगा। और मैं मतलब अग मुझे एक स्थिति में न नहीं रह सकता, इत्ती इत्ती बुरी स्थिति हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने हाथ-पैर को अ, नियंत्रित नहीं कर सकता, और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और भी सारे बहुत समस्या आती हैं। पर परंतु जैसा आपने बोला कि क्या आप अ, एक जगह रह पाते, नहीं बिल्कुल नहीं रह पाता मुझसे अगर मुझे ऐसा सब अ, परेशानी होती है ना तो मैं कम से कम ये समझ लीजिए मैं सीधे तो बैठ ही नहीं सकता। मैं मुझे या तो चलूँगा या फिर दौड़ने लग जाऊँगा, कुछ तो करूँगा।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल मेरे को जो बताया मैं बिल्कुल समझता हूँ उसको। और मुझे ये बताइए कि जैसे आपको जैसे आपने बताया आप चलने लग जाते हैं बहुत तेज़, तो और आपके साथ क्या होता है आपकी मतलब आपको पसीना आता है? या फिर आपको दे आपके दिल की धड़कन मतलब तेज़ हो जाती है? आपको चक्कर जैसा महसूस होता है? ऐसा कुछ होता है इसके अलावा और मतलब इनके अलावा?
बिल्कुल, बिल्कुल। सभी जो आपने सारी चीज़ें हो रही हैं ना सब महसूस होता है। दिल की धड़कन भी लगभग ऐसी बढ़ जाती है कि, ज़ ऐसा लगता है कि दिल फट जाएगा या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ वैसा हो जाएगा। ये भी होता है और औ पसीना भी आता है, पसीना लेकिन ज़्यादा नहीं आता। लेकिन सबसे ज़्यादा उसके अलावा जो भी जैसे जिसकी हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती है और चक्कर आने लग जाता है, बहुत तेज़ सर दुखता है जिसका अ, जिस जिस जो असहनीय होता है। ये सारे जो अ, चीज़ें हैं ना वो देखने को मिलती हैं।
जी, बिल्कुल। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। मेरे को एक आख़िरी अ, प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी आप तनाव में आ जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप जैसे आपने कभी ऐसे बैठ के गहरी साँस देने का कोई आपने लिया कि मैं मैं जैसे आप बोले आप चलने लग जाते हैं बहुत तेज़-तेज़। तो आपने कभी ऐसा किया है कि आप बैठे हो और आप गहरी साँसें भर रहे हो और आप बिल्कुल थोड़ा अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे? कभी आज़माएँ आज़माएँ वो कोई तरीका है ऐसा कुछ?
हाँ, हाँ। अह। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ना काफ़ी बार आज़माया है। कई बार जैसे कि कहीं ना एकदम से मुझे एकदम समस्या आ गई थी तो मैं, हॉस्पिटल भी गया हूँ, तो वहाँ भी मुझे ऐसे ही बोला गया था कि आप अ, साँसें लें अपनी साँसों की प्रैक्टिस करें लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कैसे करूँ। 1-2 दिन किया फिर वापस से ना जो स्थिति है वैसी हो जाती है या तो मैं निरंतर नहीं कर पाता हूँ या अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, शायद इसका एक वजह है। और जैसा आपने बताया कि यहाँ पूछा कि हाँ बिल्कुल, गहरी-गहरी साँसें लेता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ कि उससे वो ठीक हो जाए। पर वो कहीं न कहीं ना समस्या वही, जैसी की वैसी हो जाती है। मैं अपने आप को काफ़ी नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी अ, मैं मन ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि कुछ और सोचने लग जाता हूँ या फिर अचानक से किसी को फ़ोन कर दूँगा या फिर कुछ और तरीका अपना लूँगा उसको कम करने का कि, ये इस चीज़ से मैं ध्यान हट जाए। मैं कुछ और करने लग जाऊँ या मोबाइल देखने लग जाऊँगा या कुछ टीवी देख कुछ भी लेकिन वो ना पता नहीं क्यों, वो इतना अंदर जमा होता है ना वो दर डर कि उससे ना और बढ़ते जाता है। मैं जितना उसको रोकने की कोशिश करता हूँ ना ऐसा लगता है, कि उसमें ना और वो तेज़ हो जाता है और वो तेज़ी से मुझपे अटैक करता है जो जो ये एंग्जयटी या पैनिक अटैक।
अच्छा।
जी।
जी, बिल्कुल। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ और कहीं न कहीं मैं आपकी जो है समस्या को समझ पा रहा हूँ। क्या मैं जैसे आपने बात करी बिल्कुल आपको कहीं न कहीं पैनिक अटैक और एंग्जायटी कहीं न कहीं आ रही है। तो देखिए जैसे आपने बताया कि आप ज को जब आलोचना मिलती है आपको कहीं न कहीं डर तो लगता ही है, देखिए आलोचना का डर तो सबको होता ही है और कहीं न कहीं आलोचना जब मिलती है तो और ज़्यादा बुरा लगता है और ब इंसान का अंदर से मनोबल पूरा हिल जाता है मुझे लगता है कहीं न कहीं। और जो आपका जो बिल्कुल है, बिल्कुल वो कहीं न कहीं होता है ऐसा कुछ ग़लत नहीं है। पर मुझे लगता है जैसे आप बता रहे हैं आप उठ के आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। आप बिल्कुल ही कहीं न कहीं आपा खो सक खो देते हैं अपना कि हाँ, आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही गिर जाएँगे। आपको बेहोश हो जाएँगे, कहीं न कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। देखिए थोड़ा ज़्यादा है, देखिए आप समझ सकते हैं थोड़ा ज़्यादा ही है तो आपको ना इसको थोड़ा सा नियंत्रण में लाना होगा। मुझे ये लगता है कि जैसे आप चलने लग जाते हैं ना मुझे लगता है आपको थोड़ी गहरी साँसें लेनी चाहिए उस समय। देखिए आप जब पहले तो ना वो अपने आप को ना थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, उसके लिए आपको देखिए ऐसा ऐसी स्थिति में तो क्या होता है, हमारी ना जो शरीर होता है काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है। तो जब वो स्ट्रेस में आता है ना उसको काफ़ी एक तो अगर आपको बताऊँ हमारे को ना ऊर्जा चाहिए होती है चलाने के लिए हमें शरीर को। तो हमारा शरीर ना काफ़ी ज़्यादा ना एक स्ट्रेस में जब आता है तो उसको ना ऊर्जा लगती है बहुत ज़्यादा उससे निकलने में। तो इसलिए ना आपके शरीर कहीं न कहीं ना वो क वो ना ऊर्जा को ढूँढ रहा था, ऊर्जा का स्रोत हमारा ऑक्सीजन भी होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए, आपको ना पहले तो गहरी साँसें लेनी होगी, आपको उसके लिए पहले तो आपको मन शांत करना होगा, सबसे बड़ी बात है आपका मन शांत होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो मेरी आपको सलाह पहले तो ये रहेगी कि आप थोड़ा योगा की तरफ जाइए, थोड़ा योगा सीखिए। आपने कभी मेरे को पता नहीं आपने पहले कर रखा है या नहीं कर रखा है बट मेरे को लगता है आप योगा थोड़ा देखना चाहिए उसके अंदर साँसों को टेक्निक्स बहुत सारी होती है। योगा में बहुत आपको सिखाते हैं कि साँस पे नियंत्रण कैसे करें, गहरी साँसें कैसे लें, उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है योगा का इस साँस के बारे में। तो मुझे लगता है पहले आप थोड़ा योगा की तरफ जाइए, थोड़ा उसके सीखिए। दूसरा मुझे लगता है जब आप जैसे आपने बताया आलोचना से देखिए आलोचना से पहले डरिए मत। आलोचना तो होगी। पर देखिए जब आलोचना होती है ना तो मुझे लगता है कि आप एक जगह बैठ जाइए। आप बैठिए और ना आप गहरी साँसे लीजिए, आप भागिए मत इधर-उधर बिकॉज़ आप इधर-उधर भागेंगे आप ना और स्ट्रेस में आएँगे। क्योंकि आपका दिमाग तो तेज़ चल रहा है और आपके शरीर भी उससे ज़्यादा तेज़ चल रहा है। तो कहीं न कहीं आपको शांत करने के लिए अपने आपको पहले तो बैठना पड़ेगा। आप स्टिल होकर बैठ जाइए, अपने दिमाग को शांत करिए और गहरी साँसें भरिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल गहरी मतलब बिल्कुल गहरी, बिल्कुल अंत तक भरिए और फिर पूरी की पूरी साँस निकाल दीजिए। ऐसे आप कम से कम 4 बार करिए। उसके बाद धीरे-धीरे आप देखेंगे आपकी ना साँस धीरे-धीरे-धीरे-धीरे वापस एक न नॉर्मल स्तर पर आने लग जाएगी। जब वो नॉर्मल होने लग जाए तब आप थोड़ा उठिए, थोड़ा पानी पीजिए और फिर आके बैठिए और फिर जो है थोड़ी 4 बार गहरी साँस भरिए और फिर आप देखेंगे थोड़ा आपको ना बेहतर महसूस होगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा आप ऐसे करेंगे ना थोड़ा आप अपने दिमाग को शांत करके, अपनी साँस को कहीं न कहीं कुछ नियंत्रण में लेके आएँगे और उसको थोड़ा गहरी साँसे लेंगे और उसको नियंत्रण में लेके आएँगे। मैं लगता है ये कहीं न कहीं आपकी बहुत मदद कर सकती है। और मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि थोड़ा सा आप योगा की तरफ जाइए, अपनी साँस लेने की जो त टेक्निक है उसको थोड़ा सीखिए। जो आप जब आपको जैसे आपको लगे ना आपको थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, उसी को आप उसे करिए फिर। उसी का इस्तेमाल करिए और मुझे लगता है कहीं न कहीं आप इससे निकल पाएँगे और मुझे लगता है कि हाँ, आप इससे फिर उभर पाएँगे और आप धीरे-धीरे इसको कंट्रोल में लेके आ पाएँगे। देखिए पूरा जाएगा नहीं, बट आप इसको कंट्रोल में ज़रूर लेके आ पाएँगे कि आप ना ऐसे, बिल्कुल ही आप जैसे आप बता रहे हैं आपको बिल्कुल, पसीना आने लग जाना या बिल्कुल आप विच अ, विचलित हो जाते हैं, वैसा नहीं होगा। जी।
जी, हाँ। जी। जी, जी बिल्कुल।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 बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जितनी भी जो सलाह दी ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मुझे अभी से ना, महसूस होने लगा है कि हाँ, मेरा तनाव भी कम हो गया है और मेरे अंदर जो बहुत ज़्यादा जो मानसिक तनाव था ना वो भी कम हो गया है। और घबराहट में ना मुझे अ, तुरंत अभी आपकी बात सुन के ही लाभ होने लग गया है। तो बिल्कुल मैं ना इस इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा अदा करता हूँ। और और बिल्कुल ये जो आपने जो टेक्निक्स बताई है, साँस लेने की और भी जो तरीके बताए हैं, मैं इसको ज़रूर आज़माऊँगा और इसको ना ज़रूर अपने ज़िंदगी में लाऊँगा, ताकि मेरी जो समस्या है इसको मैं ना जड़ से मिटा सकूँ। तो इस सारी समस्या समाधान का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आपका बहुत शुक्रिया।
जी। जी, बिल्कुल। अगर कभी आपको बात करनी हो, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर हूँ। और आपका मुझे बात करने के लिए, मुझे विश्वास रखने के लिए और मेरी सलाह लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी।
जी, धन्यवाद।